É, realmente eu acho que eu tenho que repensar isso e também parar de me sentir mal, né, por essas comparações, porque eu acho que, igual você falou cada um realmente tem um um caminho, uma vida e essa foi a minha e não tem como eu, assim, com essa vida que eu tive não teria como eu estar no mesmo lugar que essas pessoas, que tiveram uma vida completamente diferente da minha, né, todos eles tiveram um trabalho a vida inteira <laughs> e e tiveram essa estabilidade.
E com certeza não viveram todas as experiências que você viveu, né, viajando, passeando, conhecendo tantas pessoas, realmente, sabe, e parar de se comparar é importante, eh, mas também ter consciência, né, de que o que foi vivido foi vivido, não dá pra mudar mais, mesmo que você tivesse algum ressentimento, se sentisse em culpa, o que é passado é passado, a única coisa que você pode mudar é do presente para o futuro, né. Então, agora é é é se programar para uma aposentadoria futura, <laughs> é de criar raiz, talvez, em algum lugar das que você já viveu, que você se sentiu bem, ou não, né, ou continuar vivendo com essa liberdade enquanto pra você, é te fazer feliz, né.
É. Hum, sim. É, acho que tem que assumir, né, as próprias escolhas e, hum, é que, é um pouco difícil, porque assim, e se, quando a gente vive em sociedade, né, toda vez que você olha a vida dos outros você pensa nossa, meu Deus, muita diferença da minha assim e eu sempre eu sempre tenho essa sensação de que puxa os outros estão vivendo um out num outro planeta como se eu fosse um extraterrestre, assim, eu chego e penso: "Uau, vocês têm casa própria, financiamento, hipoteca". <laughs> É, eu pensei, são tão adultos, assim, nossa alguém que tem uma hipoteca é uma coisa tão adulta, como assim você tem uma hipoteca ou você tem um financiamento é uma coisa, eu penso: "Que coisa estranha".. <laughs>
Aham. É, mas porque você, você saiu do rebanho né, <laughs> você saiu da rota. <laughs> É.